อืม ใช่เลยครับผม คือหาไซซ์ให้พอดีกับเราเนี่ย ก็ทำให้ดูดีได้นะครับ คือไม่จำเป็นต้องแบบว่า อะ หา หาวัตถุดิบของเสื้อผ้าในราคาที่แพงก็ได้นะ เค แค่แบบว่าเราใส่สบาย ไม่รัด ไม่เกร็ง ขยับตัวได้คล่องตัวเนี่ยมันก็โอเคนะครับผมนะ อืม
อ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็กำลัง ก็ถึงได้มองเป็นแบบเดรสยาว เพราะว่าตรงเดรสเนี่ย ตรง อ่า ช่วง เอ่อ หน้าท้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องรัดมากจนเกินไป เผื่อเวลาที่แบบเราไปกินบุฟเฟต์ หรือว่าไปกินอาหารเยอะ ๆ เนี่ย เราก็ จะได้ อ่า ให้มันดูแบบพราง ๆ หุ่นหน่อย อย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องรัดจนเกินไป เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินบุฟเฟต์มาก ๆ เลยน่ะค่ะ ถ้าเกิดว่า เป็นเดรสเนี่ย ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคอยปลดกระดุมหรือว่าขยายเอวอีก เพราะว่ามันก็จะได้เป็นแบบ เอ่อ ปล่อย พลิ้ว ๆ ไป เลย อย่างเงี้ยค่ะ มันก็ถือว่า เป็น เอ่อ ตอบโจทย์เหมือนกันค่ะ
โอ้โฮ อือ ว้าว อ๋อ ครับ โอ้โฮ เยี่ยมเลยครับผม ก็หวังว่า คุณจะได้แบบว่าเลือกสรรเสื้อผ้าตามที่คุณชอบนะครับ ได้เสื้อผ้าหรือแบบว่า พอเหมาะ พอตัว ดูแล้ว ใส่แล้วหรูหรานะครับผม ดูดี อะไรอย่างงี้นะครับ อืม
ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆ เลยนะคะที่มารับฟังค่ะ แล้วก็ให้คำแนะ นำ ดีต่าง ๆ แล้วก็เทคนิคด้วย เดี๋ยวจะนำไปปรับใช้นะคะ แล้วก็เชื่อว่า ที่คุณบอกตามห้างสรรพสินค้าเนี่ย ในตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการลดราคาเยอะแยะมากมายเลยแหละค่ะ เดี๋ยวจะต้องไปดูเสียแล้วค่ะ แล้วก็ไปเลือกซื้อ ต้องไปลองชุดก่อนด้วยค่ะที่สำคัญ เพราะว่ากลัวว่า ถ้าเกิดว่า ไม่ลองชุดก่อนเนี่ย ซื้อมา แล้ว ไม่ได้เนี่ย ก็จะเสียดายเงิน ต้องกลับเอาไปเปลี่ยนอีก ต้องเสียเวลาอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริง ๆ แล้วถ้าเกิดว่า ซื้อเสื้อผ้าเนี่ย เนาะ ถ้าได้ลองก่อนเนี่ยถือว่า ดีมากๆ เลยค่ะ ไหนจะสามารถที่จะจับดูก่อนได้ด้วยว่า ผ้าเนี่ยเป็นยังไง ซักแล้วสีมันจะตกไหม ก็ถ้าการที่ไปซื้อที่ห้างเนี่ย มัน ก็ ได้จับ ได้ลอง ได้ดูด้วยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆ เลยนะคะ
ครับ อ เย้ ครับ อือฮึ ครับ อือ ๆ ใช่เลยครับ ครับ ครับ ด้วยความยินดีเลยแหละครับ แล้วถ้าหากว่า มีปัญหาหรืออยากจะมาปรึกษาอีกเนี่ย ได้ ได้เสมอนะครับ ยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา และเป็นผู้รับฟังที่ดีสำหรับคุณนะครับผม